Buena en el sentido, como te digo, que que bueno, siempre se respetan estos estos límites, esta cercanía que puede existir entre el trabajador y su y su y su jefe directo, en este caso, bueno, ese ella tiene una, bueno, una llegada bastante, eh, fácil de acceder. Es alguien que si es que yo tengo alguna duda o algún comentario, como ya los he tenido, em, fácilmente puedo hablarlo con ella, conversarlo. Eh, cuando estaba trabajando en la oficina, em, bastaba tocarle la la puerta y decirle: "Oye, ¿tienes un par de minutos?". Y si ahí se podían abordar los temas que se quisiera. Ahora, estando un poco más lejos, bueno, todo se tendría que hacer de forma a través de una videollamada también, que que que no es un problema, ya hemos tenido. Pero para resumir, sí, o sea, la la relación que tengo con con mi jefa es es bastante buena considerando de que de repente existen estas distancias que se crean entre el empleado y la jefa, eh, pero en este caso no. Eh, tenemos algo que igual nos, eh, nos mantiene bastante comunicados. Ella tiene mi número directo, yo tengo su número directo, así que en caso de cualquier, mm, qué sé yo, cosa que yo necesite, urgencia, inconveniente, yo sé que puedo contar con ella.
Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, esa es una muy buena una muy buena noticia, ¿no? Tal vez aquí un poco la desventaja sería que, bueno, próxima una una conversación en persona como que se podría sobrellevar mejor y bueno, tendría más impacto, ¿no?, que una videollamada, pero está esa opción, ¿no? Entonces, sería interesante como que abordarla. Y ¿cómo es tu jefa? ¿Tiene un carácter, eh, bueno, eh, que sea tal vez un poco más amigable o es una persona muy formal, muy directa, que, bueno, siempre está como co con esta ceremonia, ¿no?, de que siempre hay que mantener una línea, de que, bueno, hay que saber hay que pensar muy bien cómo decir, expresarse?
Claro. Mm. Mira, mi jefa es, em tiene esta mezcla, ¿no es cierto? Tiene tiene una un un carácter bastante fuerte cuando, qué sé yo, uno se, em, eh, uno está tratando algún tema que que tiene, bueno, algún algún poco, algún alguna leve, em, importancia o que es un tema como que pendiente o o si es que es grave, ella tiene un carácter bastante rígido, bastante estricta, pero cuando ya las cosas están bien, cuando uno está haciendo un buen trabajo, cuando ella siente que el desempeño de uno es positivo, ella saca este lado un poco más dócil, pero yo diría que ella tiene esto estas 2 caras que, bueno, si es que tu trabajo no está siendo bastante bueno, ella te lo va a hacer saber de inmediato, pero si es lo contrario, em, tú estás haciendo algo bien, y ella te lo hace te lo hace notar y y lo sabe de inmediato, em, también lo lo valoriza y y eso es yo encuentro que es positivo porque, eh, tengo la facilidad de poder acercarme a ella y también tengo el buen trabajo que está respaldando un poco, eh, la situación por la que estoy, y el buen entendimiento que tenemos con ella.
Ujú.